آه، هو أنا بصراحة باميل للاتنين يعني، باسمع كده وباسمع كده بس يمكن العربي أكتر بس ما فيش مانع إن أنا باسمع أفلام أجنبي ما فيش أي مشكلة خالص آآ، لإن طبعًا بيبقى فيها مؤثّرات وحاجات جميلة وبتشدّني بصراحة يعني، الناس دول مُبهرين ومتطورين أوي و ويمكن صناعة السينما عندهم شكلها كده مختلف شوية عن أفلامنا، الواحد لمّا بيشوف فيلم أجنبي أو كده بيشوف في حاجات يمكن ما بيشوفهاش في الأفلام العربي، وإن كان طبعًا في أفلام عربي جودتها عالية وكويسة أوي الواحد بيتابع البيت يعني ع باتابع ده وباتابع ده.
كويس، طب قبل ما ندخل بقى في حتة الأفلام الأجنبي نتكلم الأول عن الأفلام العربي صاحبتنا الأصيلة من زمان، يعني إيه رأيك في حت في مثلًا م نبدأ بدبلچة الأفلام العربي بت إيه رأيك في الدبلجة بتاعتها؟
آآ، آآ، تقصد يعني إن مثلًا الف فيلم عربي يدبلچ ل ل للهجة تانية لهجة مثلًا أو كده والّا والّا تق آه، آه والّا
مثلًا آه، آه، يعني أقصد أقصد فيلم مثلًا أجنبي تمام آآ، آآ، هو ال أ الدبلجة بتاعته عربي، يعني هو الفيلم أصلًا أجنبي بس ال اللي بيأدّي الأد الأدوار الصوتية آآ، مصريين مثلًا أو عرب.
أ آه. أيوه فهم فَهمتك، فَهمتك آه، آه، كده آه. يعني فكرة إن فيلم أجنبي أتابعه ب بدبلچة يعني مش مش باحبها أوي لإنّها ب بت بتفقد ب بتخلّي الفيلم فقد هويّته، وحتى بتبقى الدبلچة شوية بتبقى ركيكة شوية، أنا جرّبت طبعًا وشُفت أفلام كده فعلًا أفلام أجنبي م بتتكلم بلغات تانية اتدبلچت للهجات زي اللبناني وال وال والمصري وكده باحس إن بانح باحس إن الفيلم في وادي وأصوات الناس اللي اللي اللي حطّينها مركبينها على الفيلم في وادي تاني خالص، يعني مش مش باحس باحس إن العمل فقد فقد بريقُه بصراحة حق
آه. فقد جزء من قيمته، بس بس خلّينا خلّيني اقول لك في نوعية معيّنة بجد يعني حصل فيها طَفرة في الأداء، يعني مثلًا في بعض المسلسلات التاريخية التركية فعلًا الدبلچة ممكن بتاعتها هي عربية مش مصرية ي أدّوا الأدوار بطريقة فخمة جدًا، عندنا في مصر مثلًا حد زي عبد الرحمن أبو زهرة مثلًا عمل دور عظيم كان فيلم كرتون اللي هو الأسد الملك سيمبا <chuckles> والأفلام الكرتونية الجميلة دي بس هو من الأ من الناس المؤديين اللي برضه الدور بطريقة عظيمة فأنت م بتشوف إن ال ال المبدأ نفسه مرفوض والّا لو قابلك حاجة كويسة ده بتحبها عادي وتحب إن أنت تتفرّج عليها؟
آه، آه.

حقيقي حقيقي، اللي أنتَ بتقوله ده حقيقي جدًا، آه ب بتحِس إن الفيلم ده طبيعي، والصوت ده وصوت الممثّل، أنتَ بتحس براحة نفسيِّة، علاوة على إن الواحد يعني أهو بيلقُط له كلمتين إنجليزي بيتعلَّم منهم <laughs> يعني، والواحد على الله على الله حكايته في الإنجليزي، آه، يعني مش عايِز أقول لك إن أنا إن أنا يعني <chuckles> ألسُن ولا حاجة يعني، بس إيه، أهو يعني بيتعلَّم. <laughs>
صحيح، صحيح، صحيح أيوه. أب بالضبط، بتتعلَّم عمومًا، بالضبط، بس أ بس خلِّيني أقول لك برضه، بيبقى في فايدة في الموضوع، زي مثلًا آمم، لو مثلًا الممثل قال كلمة مش كويِسة، مش دارجة في ثقافتنا كعرب أو كمصريين، آمم، لأ، هنا الدبلجة لمّا بتحصل، عارِف الم ال الم المؤدِّي الصوتي أو الكاتب لمّا بييجي يترجم الحاجة، ب بيشيل الكلمة دي ويستبدِلها مثلًا بحاجة تانية مناسِبة لثقافتنا، ما فيهاش حاجة خادشة للحياء، ما فيهاش حاجة جارحة. فيمكن دي بتشوف إن هي ميزة شوية، إن في حتّة أمان إن أنتَ عارِف إن الناس اللي بتأدِّي الدور ده، أنتَ عارِف إن هُم عُمرهم ما هيقولوا كلمة خادشة للحياء أو كلمة ممكن تكون فيها إحراج، لمّا تكون بتتفرَّج على حاجة مع أسرتك مثلًا. فمش بتشوف دي حاجة إيجابية في الموضوع؟
امم. آه، أيوه، إمم. فاهمك. فاه والله إيجابية، لو أنا ك لو كنت فاهم حتى الكلمة بتنقال بالإنجليزي إزاي، أنا باقول لك على الله حكايتي أصلًا، <chuckles> يعني هُم لو قالوها حتى بلُغتهم الأصلية وأنا سمَعتها مش هافهمها يعني أنا أنا فاهم بقى أنا فاهم إنها دايمًا بتترجم آه و
أيوه. لأ، يعني ال أو أولادك مثلًا حد منهم فَهم الكلمة.
آه، أنا فهمتَك، على فكرة أهي برضُك يعني، أظن الأفلام اللي بتُعرض على الشاشات بتاعتنا بتبقى بتتراجع من الناحية ديّة، وبي و وحتى الترجمة اللي بتبقى مكتوبة، والصوت بتاع ال الممثل بيكتموه يعني، أنا فاكر إن في كلمة بتبقى قبيحة دايمًا بيقولوها في الأفلام الأجنبية، بتترجم عندنا "ا للجحيم" هي ما بتبقاش يا للجحيم تقريبًا، <chuckles> بتبقى حاجة تانية، ويعني أنا عارفها بس مش هاقدَر أقولها طبعًا عشان ما حب ما احبِش أقول الألفاظ. ويمكن إن هُم بي بيكتموا الصوت في ال في لحظة إن الممثل بيقول الكلمة اللي مش كويِسة ديّة، وبيترجموها كده يا للجحيم وبتعدِّي يا للجحيم، ما حدّش بيحس بقى بحاجة، لإن هي كلمة خارجة والّا مُبتذلة والّا كده. ففي رقابة برضُك، أنا فاهمَك يعني. م إحنا عندنا في في القنوات بتاعتنا، لمّا بيعرَضوا أفلام زي Channel Two ال القناة دي أنا باحب أتابعها أوي، MBC2 اللي هي أب سمو كانت زمان اسمها Channel Two، بتعرض أفلام أجنبي على طول، كل كل ساعتين أو 3 كده بتعرض فيلم أجنبي، وبيبقى مترجم، حتى المَشاهد نفسها اللي بيبقى ف بتبقى خارجة، آآ، القناة دي بتحرِص إن هي ت بتقطَعها، ما بت ما ما ما ب ب ما بتحُطُّهاش للمُشاهد، ولو في كلمة فعلًا ترجمتها خادشة للحياء، بتترجم بطريقة ما فيهاش ما فيهاش آآ، خَدش للحياء، و والصوت بي بي بي بي عارِف "تيت" اللي بي إحنا اللي إحنا بنعمِلها دي، هيقول لك كذا "تيت"، "تيت" ديّة بتيجي، يعني ما ما تسمَعش الكلمة ال اللي هي صو اللي هي مش كويِسة. ف فالحمد لله يعني لا زال لا زلنا إحنا كشرقيين بنحتفظ ببعض العادات، يمكن مش موجودة عند ناس تانيين، هُم أحرار يعني، هُم عندهم شوية حُرّيات اللي أنا مش مسمِّيها حُرّيات ولا حاجة، ده هُم يعني ربنا يي ربنا يصلِح الدنيا يعني، ما فيش مشكلة، كل واحد حُر يعني، أقول إيه، كل واحد حُر. آآ، إحنا لينا عادتنا وهُم ليهُم عاداتهم، هُم أحرار.
أيوه. <laughs> أيوه، أيوه، أيوه، آه، آه، آه. أيوه. آه. كويس. إمم. كويس، كويس جدًا. ب بيقطع بيقص ال إمم، إمم. <chuckles> أيوه. أكيد، أنت بتشوف إن هُم إمم.